<exhales> Danke, dass du dir mal ganz kurz Zeit nimmst. Ich glaube, ich könnte einfach echt mal 'n Rat von von jemandem brauchen und, ähm, einfach mal 'n bisschen so durch so 'ne Situation durchsprechen, die mich gerade so 'n bisschen beschäftigt. Ähm, ich habe einfach in letzter Zeit gemerkt, dass ich immer häufiger, ähm das für mich so 'n bisschen so 'n Thema wird, dass ich das Gefühl habe, in, ähm in so ja, ich will nicht sagen öffentlichen Situationen, aber in so Situationen, wo ich mit meinen besten Freundinnen in größere Freundesgruppen gehe, ähm, das ist irgendwie so 'n bisschen <exhales> dass ich mich so 'n bisschen ausgeschlossen fühle, dass ich mich so 'n bisschen, ähm, nicht dazugehörig fühle und ich irgendwie gar nicht so richtig ankomme, irgendwie so ein bisschen außen vor. Und, ähm, ich weiß irgendwie gar nicht, äh, wie ich das Ganze so überbrücken kann und wie ich da so, ähm wie ich mich damit auch mal 'n bisschen wohler fühlen kann. Ich fände es voll cool, wenn du da vielleicht mal 'n guten Rat für mich hast.
Ja klar. Also, da können wir gerne darüber sprechen. Ich kann auch gerne 'n guten Rat geben. Ähm, erzähl mir gerne mal 'n bisschen, bevor ich dir da 'n Rat gebe, um die Situation die Situation bisschen besser zu verstehen. War es schon immer so, oder war es 'n bisschen Entwicklung der letzten Jahre, dass es 'n bisschen gekommen ist, oder war, sage ich mal immer schon in Stein gemeißelt, dass es so abgelaufen ist?
Ähm, äh, ja, also, ich habe schon immer so 'n bisschen, <exhales> ähm, Schwierigkeiten gehabt, äh, äh, soziale Kontakte zu knüpfen. Und, ähm, ich war immer so der Mensch, ich kann super gut, äh, äh, vor der Klasse stehen und 'n Referat halten. Ich kann auf der Bühne stehen und 'ne Show abliefern, aber so networken kann ich gar nicht. Ich hasse das auch total. Und, ähm, das war eigentlich lange so in meinem Leben, dass ich damit eigentlich ganz gut gefahren bin, weil ich dann hauptsächlich auch, ähm, sozial professionell unterwegs war mit Kollegen und sowas alles und das da da ist man dann halt quasi sofort so im Thema drin. Ähm, jetzt bin ich seit 2 Jahren ähm, habe ich 2 unfassbar gute Freunde gefunden, mit denen ich quasi dauerhaft unterwegs bin. Wir sind viel im Van unterwegs und wir tingeln so ganz häufig so von Konzert zu Konzert, von Festival zu Festival. Und da hat sich das so 'n bisschen eingebürgert, dass wir ähm, ja gerade meine beste Freundin, die hat einfach so 'n riesen sozialen Kreis, die bringt zig tausend Freunde an und ich habe immer das Gefühl, ich bin dann halt immer nur die Freundin der Freundin, die mitkommt und, äh, die g sind halt auch eigentlich gar nicht wegen mir da und, ähm, das hat sich das Ganze hat sich so 'n bisschen auf der Spitze getrieben, ähm, wo jetzt im Endeffekt so 'n äh, war meine Freundin, beide auf 'n Junggesellenabschied eingeladen, ähm, von einer der Freundinnen aus dem Kreis. Und ich war eben nicht mit eingeladen. Aber, ähm, dann konnte die eine Freundin nicht, die andere Freundin wollte aber trotzdem hingehen und, äh, sie braucht aber 'ne Begleitung. Ähm, aus aus, äh, physischen medizinischen Gründen und hat mich dann als Begleitung mitgenommen. Das war für mich so eine seltsame Situation, weil ich, ähm, im Endeffekt, ja, man ist irgendwie nicht eingeladen. Es sind Freunde, die man kennt, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie gehört man jetzt nicht dazu, aber auch nicht. Und dann sagen sie ja, komm, setz dich doch dazu. Aber man ist eigentlich gar nicht eingeladen gewesen. Und, ähm, dann ist man halt nur die Freundin von der Freundin. Und irgendwie gehen dann so viele Dinge in meinem Kopf <chuckles> drunter und drüber, dass ich gar nicht weiß, wie ich da den Anschluss finden soll.
Also, ich verstehe total, was du meinst. Und das ist wirklich 'ne sehr komplexe Situation, die du beschreibst. Gerade mit deiner Freundin, die halt, sage ich mal immer so 'n bisschen, ja, die ganzen Leute reinholt, sage ich mal, die du neu kennenlernst und da so 'n bisschen aufgesch oder sage ich mal aufgeschlossener ist, als du und da 'n bisschen besser, ja, co ver vernetzten sage ich mal. Wenn du jetzt sage ich mal in diesem Kreis bist, den deine Freundin mit, äh, ran bringt, sage ich mal. Wie verhältst du dich dann? Also, ist dass du 'n bisschen da neben ihr stehst, die ganze Zeit dich an sie ran klammerst, oder einfach mal weggehst vielleicht, weil du die Leute nicht so gut kennst, oder wie ist da dein Verhalten? Stehst du da einfach mitten im Kreis und sagst vielleicht auch nichts? Also, was ist 'n bisschen das Verhalten, was du meistens so, ähm, ja, an den Tag legst, wenn du die neuen Leute kennenlernst?
Ja, ist total schwierig, weil manchmal würde ich am liebsten einfach weggehen, ähm, mache es dann aber natürlich nicht. Ähm, manchmal wird mir dann auch einfach so mega-langweilig, weil, äh, manchmal sind es halt auch einfach Themen, die die besprechen, wo ich gar nicht drin involviert bin, wo ich das auch das Gefühl habe, ich bin da gar nicht, ähm, mit, ähm da kann ich nicht mitsprechen, da da habe ich keine, äh, äh wenn die dann alle irgendwie von von vergangenen Erlebnissen von vor 10 Jahren sprechen oder von irgendwelchen Sachen, die sie gemeinsam erlebt haben, da sitzt man dann halt immer nur daneben und nickt so. Und irgendwann schaltet mein Hirn dann so 'n bisschen ab und dann würde ich mich eigentlich lieber irgendwo anders hinsetzen und irgendwas Effizientes machen oder, äh, einfach irgendwas lesen oder, ähm, mein Instrument spielen oder so. Und, ähm, es kommt dann auch schon mal vor, dass ich irgendwann mal dann mich länger, ähm dann bin ich vielleicht mal länger auf Toilette, oder dann, äh, geht man halt mal ganz kurz 'n bisschen spazieren oder so. Aber ich kriege halt dann so den Anschluss nicht. Man sitzt dann halt so daneben und, ähm, e es sagt auch niemand irgendwie aktiv: „Ja, du solltest jetzt hier nicht "Äh, irgendwas gegen mich. Aber man ist halt n nicht ins Gespräch eingebunden. Man kann sich irgendwie nicht so richtig einbinden, ohne sich komisch aufzudrängen. Und man will ja auch nicht negativ auffallen, ne? Und, ähm, irgendwann wird das dann halt einfach langweilig.
Glaube ich jetzt ganz gut, was du meinst und wie die Situation bei dir so 'n bisschen abläuft. Ähm. Wie machst denn zum Beispiel, wenn du Leute ansprichst, mal probierst, wie ge gehst du da ran? Also, fragst du: „Hey, wie geht's?“ Oder hast vielleicht 'n Thema, worauf du die spezifisch ansprichst? Was du da in der Herangehensweise von dem, wie du Leute ansprichst. Das ist vielleicht auch so 'n Punkt, wo man, glaube ich, 'n bisschen was, äh, ja, bewegen kann. Erzähl mir gerne mal, wie du das machst.
Oh, eigentlich, äh, wenn's möglich ist, gar nicht. Ich, äh, ähm weil ich dann gar nicht weiß, äh, wie ich so 'n Gespräch überhaupt starten soll. Also, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dann meistens, weil irgendein Thema gerade aufm Tisch liegt oder weil jemand 'n Thema anspricht, ähm, zu dem ich tatsächlich irgendwie, ähm, 'ne Meinung habe, 'ne Erfahrung habe. Und, ähm, ja, wenn's halt, äh, um um konkrete Themen geht, die die man diskutieren kann. Ich diskutiere eigentlich wirklich voll gerne und, ähm, ich, ähm, habe auch zu vielen Dingen konkrete Meinung. Ich habe einige Dinge, wo ich Erfahrung habe. Und, ähm, gerade auch so Themen, die für sonst für viele Menschen Tabuthemen sind. Ob's jetzt Politik, Religion irgendwas ist, ähm, sind eigentlich Sachen, über die ich sehr gerne rede. Aber ich habe dann auch im schon auch immer gerne ich weiß, dass ich da meine sehr klaren Meinungen habe und will dann natürlich auch nicht anecken und dann ist man doppelt so vorsichtig: „Okay, lasse ich das jetzt raus, was meine Meinung ist oder nicht?“ Und bei manchen Leuten aus der aus diesem Freundeskreis bin ich mittlerweile schon an dem Punkt, dass ich dann sage: „Okay, das kann ich jetzt machen. Das kann ich jetzt, ähm da kann ich jetzt mal meine Meinung sagen.“ Und dann kommt man auch ins Gespräch. Aber eigentlich nur, wenn irgendjemand schon quasi so 'n Thema vorgibt, an dem ich auch Interesse habe.
Ja, okay, ich verstehe. Also, klingt wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich merke auch schon, du probierst, sage ich mal so 'n bisschen schon die Sachen, die sage ich mal im Ma Rahmen des Möglichen sind, oder jetzt sage ich mal komplett sind. Ich merke, du bist an sich extrovertiert, aber jetzt nicht der, der, sage ich mal, äh, die ganze Gruppe mit sich reißt. Und das ist auch völlig okay und völlig normal so. Ich finde es sehr gut, wie du das prakt probierst. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, da, sage ich mal, Anschluss auch zu finden, weil du kennst die Menschen ja wirklich einfach gar nicht so zumindest nur vom Sehen, vom Hören her, ist ja keine einfache Situation. Ich glaube, da würden auch viele daran zerbrechen. Ähm, was ich dir so bisschen vielleicht mitgeben würde als Rat ist, ähm, versuche dich weiter daran zu halten, so 'n bisschen. Also, versuche ruhig oft auch wenn d mutig sein, sage ich mal ins Gespräch einzutreten, weil klar, du siehst die Menschen sind Freunde von deiner Freundin. Aber durch diesen Mut, sage ich mal, f schaffst du Vertrauen, weil du die Leute g lernen dich ja gar nicht kennen, wenn du die ganze Zeit, sage ich mal daneben sitzt und nix sagst oder oftmals halt eher bei Themen vielleicht nix sagst. Vielleicht wirfst du mal selbst 'n Thema in 'n Raum. Ich weiß, ist vielleicht manchmal schwierig, weil man nicht weiß, wofür sich andere Personen so interessieren. Aber vielleicht hast du mal so 'n Thema, was du sage ich mal einfach in 'n Raum schmeißen kannst, weil wenn du sage ich mal selbst 'n bisschen aktiver wirst, selbst 'n bisschen mehr Input ins Gespräch bringst, lernen dich zum Einen Leute besser kennen und irgendwo schaffst, sage ich mal auch 'n bisschen Vertrauen, weil weil wie gesagt, die lernen dich besser kennen und durch Ve durch diese das besser kennenlernen merken die: „Okay, wie tickst du?“ Und oftmals sind die Menschen halt auch also, ich weiß, wenn man mal neue Leu neue Leute kennenlernt, kommt es ein bisschen komisch einem vor. Aber die Menschen sind oftmals auch keine Aliens. Die sind natürlich auch irgendwo normale Leute, die normale Interessen haben und vielleicht irgendwie, ja, normales Sozialverständnis haben. Heißt, wenn du da vielleicht T Themen reinschmeißt, die so 'n bisschen ja, äh, alle betreffen, so 'n bisschen, dann, ähm, kannst du da sehr schnell auf Anklang finden. Und dann lernt man auch also, dann teilen die anderen Person auch gern mehr Details über sich. Und du lernst sie besser kennen und kannst vielleicht irgendwie Anschluss finden. Ich weiß, es ist jetzt sehr viel Theorie und es ist sehr einfach, aber ich würde versuchen, diese Ansätze vielleicht mal 'n bisschen zu fahren. Und so ist es erstmal die ersten Schritte zu gehen. Ob es denn, klar, langfristig funktioniert, ist die Frage, probiere es mal erstmal damit, ich glaube, da haben wir erstmal schon den 1. Ansatz, der gut funktionieren könnte.
<chuckles> Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht dumm. Du hast natürlich vollkommen recht, dass, äh, jemand, der mich gar nicht kennenlernen kann. Zudem kann ich gar keine Verbindung aufbauen. Ähm, aber irgendwie irgendwie traue ich mich halt dann einfach nicht, weil ich so. Oh, diese, äh so ganz viele Themen über die Leute dann sprechen, die langweilen mich halt. Und dann wird über irgendwelche Leute gelästert, die ich teilweise auch gar nicht kenne und, ähm ja, dann kann ich jetzt nicht ankommen mit irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich habe mal irgendwie sowas gegoogelt. Was sind denn so Small-Talk-Themen, die immer so unverfänglich sind. Und das kommt mir alles so albern vor. Also, wenn Leute dann da grade irgend über irgendwen total ablästern, den sie kennen, gemeinsam, mit dem ich nichts zu tun habe, komme ich nicht an, wie so: „Ach ja, aber schön ist das Wetter heute, ne?" Äh, <giggles> das kommt mir so albern vor.
Ja, verstehe ich total. Ich ha ich glaube, es muss auch nicht so muss nicht so was Verkrampftes sein. Ich glaube, du musst versuchen einfach, wenn's passt einzuhaken. Und klar, ähm, wenn es halt wirklich Menschen sind, die viel lästern oder viele Menschen auch, die du kennst, ähm so 'n bisschen runterreden, dann ist vielleicht auch, äh, 'n bisschen das falsche Umfeld, sage ich mal. Also, ich will natürlich dir jetzt nicht ganz madig reden, aber es klingt nicht so einladend, wenn die über Menschen reden, die du kennst. Äh, ich glaube, da möchte man dann auch langfristig nicht, ähm, immer und dabei sein, wenn es jetzt gerade häufig passiert. Das heißt, warte vielleicht ab, bis das Thema vorbei ist und versuche, taktisch das klingt halt wie 'ne Strategie, aber so 'n bisschen wenn's halt grade passt, so 'n bisschen einzuhaken und dein eigene Thema in den Raum zu schmeißen oder vielleicht auch so 'n bisschen zu Themen, wo du 'n bisschen was sagen kannst äh, ja, was zu sagen. Ich weiß, wie gesagt, es ist wirklich schwierig, wenn man die Menschen kennt. Man muss selber seinen eigenen Schatten springen und es ist nicht einfach. Und deine Freundin, sage ich mal, bringt dich auch in keine leichte Situation, da dich immer diese großen fremden Gruppen mit rein zu schmeißen. Aber ich sage mal, du musst da versuchen, über deinen Schatten zu springen und die Leute anzusprechen. Und ich glaube, dann können wir ja, dann machst du erste Fortschritte und ich glaube, dann können wir auch so 'n bisschen, ja, recht schnell merken, dass du die Fortschritte machst.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich würde ich würde es mir sehr wünschen, da Fortschritte zu machen, weil das sind alles u durchaus sehr, sehr nette Menschen, so wie ich das, äh, mitkriege. Ich, ähm, habe einfach nur das Gefühl, da dann quasi daneben zu sitzen und nicht in diesen Gesprächen teilhaben zu können, weil ich die Themen halt nicht miterlebt habe, oder so, aber, ähm, ähm, ja. Auf jeden Fall hast du 'n paar gute, äh gute Ideen und gute Ansätze. Und, dass ich einfach mal vielleicht mir vorher überlege, was sind denn die Themen, mit wem habe ich denn schon mal über welches Thema gesprochen und, ähm, dass ich das selber dann mal in den Raum werfe, damit es zu so 'nem Thema kommt, über das ich weiß, was ich sprechen kann. Das ist auf jeden Fall mal 'ne gute Idee.
Wie gesagt, wichtig ist verkrampfe dich nicht zu sehr, sondern stehe zu dir selbst und also sag nicht Sachen, die die grob passen können, sondern sch bleibt zu dir. Bleibe dir selbst treu ist, ganz wichtig. Und ansonsten, ähm, ja, probiere dein Bestes und wie es muss ja auch nicht immer so verkrampft sein. Es ist ja aktuell so, dass du, sage ich mal keinen guten Weg hast, oder zumindest nicht zufrieden bist mit dem, was du hast. Ähm, heißt probiere dein Bestes. Und gleichzeitig versuche, wenn die Menschen nett sind, was du gesagt hast, dann auch irgendwo äh, wenn du, sage mal normalen ei äh, ei Einstieg versuchst zu finden ins Gespräch, werden die Menschen nicht ablehnen, sondern werden versuchen, dir auch dabei zu helfen, wenn sie nette Menschen sind, wie du es gerade beschrieben hast. Also, wir viel Erfolg dabei. Ich hoffe, ich konnte so 'n bisschen die Sorge nehmen und 'n paar Ratschläge geben und viel Erfolg bei Umsetzung.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, Dankeschön.